Ja, ich habe mir da, äh, 'ne gebrauchte Töpferscheibe gekauft gehabt. Die haben wir auch mit meiner Mutter zusammen gekauft. Äh, da haben wir uns das quasi die Kosten dafür aufgeteilt. Äh, da es ja auch gebraucht war, ich ich denke, die Töpferscheibe war, wenn ich mich recht erinnere neu 600 € und wir haben's dann halt gebraucht gekauft für 200 wei weil der Markt halt auch nicht so groß ist, ne, auf Kleinanzeigen, äh, haben wir das für bisschen günstiger holen können. Ähm, ja, ich habe mich halt auch sehr interessiert, warum diese Person das überhaupt verkauft. Anscheinend hat sie 'n Update gemacht gehabt <chuckles> und ja, so haben wir das Ganze angefangen und, äh, irgendwann haben wir uns dann, nachdem die Töpferscheibe nicht mehr brauchbar war haben wir sie dann entsorgt und uns quasi eine neue angeschafft, die uns 'n bisschen mehr gekostet hat. Äh, aber
Mhm. Wow. Ja. Mhm. Ja. Krass. Was hat die so gekostet? Neu dann oder auch gebraucht?
Ne, die war neu. Es war jetzt nicht, äh, in der gleichen Qualität, wie die damalige Verkäuferin sich danach gegönnt hat sozusagen. Sie hat damit auch Geld verdient. Äh, bei uns war es 'n bisschen günstiger. Es war, glaube ich, knapp 400 € wenn ich mich recht erinnere.
Mhm. Okay, ja.
Ja, äh, ansonsten Ton, was du halt angesprochen hast, ist auch relativ günstig. Ähm, kriegt man f unter 20 € das Kilo, glaube ich. Und, ähm ja, ansonsten sammeln wir auch Ton mal gerne an, äh, i in im im Wald oder wo es mal geregnet hat. Ja klar, natürlich. Da nimmst du da nimmst du 'ne Tüte mit und, äh, greifst in 'ne handvoll rein. Äh, klar, du brauchst ja auch nicht viel Ton, um irgendwas zu kreieren. Da kann man auch bisschen die Natur dafür, äh, nutzen, ne? Also, äh, man muss äh, ja, man muss halt da auch wissen, ne, welcher Ton wirklich, äh, nutzbar ist. Dann musst du quasi das Ganze noch einmal durch durch so 'n Sieb, äh, d durchgehen lassen und, äh, einmal die ganzen Steine Gesteine da quasi rauszuholen.
Mhm. Ach was, hör mir auf. Echt, das kann man machen? Ach was. Äh, häh? Ja. He, spannend. Ja, voll cool, ja. Ja. Mhm.
Und ja, dann dann ist das auch, äh, quasi umsonst, ne, wenn du <chuckles> es selber sammelst.
Ja.